Boah, wie ja ja, wie erzähl ich es denn? Wie so 'n Grieß Grießbrei, Grießstampf.
Ach so, mhm.
Also, ist oft dann so 'ne Kugel und die ist dann echt heiß und dann beugst du da so reißt du da so Stücke raus und benutzt das eigentlich dann auch als dein Werkzeug, um die Suppe so aufzunehmen und steckst es da dann in den Mund.
Ah, ja, ich glaube, das habe ich vor längerer Zeit mal i in 'nem afrikanischen Restaurant probiert, aber ist schon lange her. <snorts>
Ja, es gibt da unterschiedliche Dinge. Also, die sehen a oft ähnlich aus, aber die heißen dann auch noch mal anders. Also, ich ich kenne auch noch aus wo ich in Kenia war, äh, da gab's auch dieses „Ugali“ zum Beispiel.
Mhm.
Das ist so ja, halt so 'n bisschen ähnlich in die Richtung. Wie bitte?
Was genau ist das? Ist das so ähnlich? Mhm. Ist das so ähnlich wie Fufu?
Hm, ja, nicht dasselbe so, aber so ja, so in die Richtung so 'n klein bisschen und dann gibt's auch noch andere, ähm, Sachen. Aber da fällt mir nicht da weiß ich den Namen jetzt grad nicht, muss ich sagen. Aber ja, also, ich ich ich esse gerne.
Mhm. Gibt es denn manche Tage, an denen du, ähm, bestimmte Stimmungen hast, wo du besonders Bock hast auf ein bestimmtes Essen, was du dann als gut empfindest? Oder ist das eher willkürlich bei dir, was du dir so reinziehst?
Nö, n nö, da habe ich schon also, wie heute, ne? Also, wenn ich dann zu meiner Thaimassage gehe, dann habe ich auch also, ich verbinde das halt immer mit vietnamesischem Restaurant dann irgendwie. Das ist dann so mein Asientag und dann habe ich da halt auch richtig, richtig Lust drauf und freue mich auch auch schon, ne?
Ja. diese Kokossuppe mit Zitronenmelisse, dann i ist da auch so 'n Schuss rotes Curry drin und 'n bisschen Tofu. Also, die mag ich super gerne beim Vietnamesen oder beim Thai. Kennst du die?
Mhm. Okay, ja.
Mhm.
Weiß also, Tofu mag ich nicht so gerne. Ich weiß nicht, irgendwie v vertrage ich Tofu auch nicht so gut.

Ja, also ich hatte mal 'n indischen Freund, und ich liebe ja indisches Essen, aber wenn der gekocht hat, dann war das so scharf, dass ich das nicht essen konnte. Das schmeckte für mich nur scharf, und ich habe alles andere irgendwie nicht mehr schmecken können. Wahrscheinlich ist das, äh, äh, schon so, dass die das stärker differenzieren können zwischen der Schärfe und den Gewürzen. Also, irgendwo muss da ja 'n Unterschied sein in der Geschmackswahrnehmung.
Mhm. <chuckles> Mhm. Mhm. Ja. Ja, ich glaube, wenn du da einfach schon mit groß wirst, ne? Also, ich kenne es ja auch aus Thailand, also, da da essen ja schon die Kleinen schon, ne l fangen ja schon an, sch langsam scharf zu essen und deswegen habe ich
Ja. Ja, w weil die das nicht anders kennen. Die Eltern kochen ja sicherlich auch immer scharf. Also, ähm, ich mochte als Kind kein scharfes Essen, aber ich wurde auch nicht trainiert als Kind. Da gab's halt typisch deutsche Küche oder mal Spaghetti. <chuckles>
Ja, ja, deswegen, also die werden schon trainiert, also Ja, ja, genau, d das meine ich ja. Ne? Mhm. Na ja, deswegen, wenn du damit aufwächst, sage ich mal also, die Eltern achten da schon drauf, dann kommt da halt nur am Anfang halt 'n Stückchen Chili rein und so älter du wirst, dann kommt 'ne 1/2 Chili rein und dann bist du natürlich, äh, unempfindlicher, ne? Ist ja k ist ja ist ja ganz normal.
Ja, ja, erst so als ich älter wurde, fing an äh, fing Schärfe an, mir zu schmecken. Früher als Kind mochte ich das gar nicht und, äh, wenn du selber kochst, legst du dann auch Wert auf die Herkunft der Zutaten? Also, guckst du, ob das Bio ist oder ist dir so was egal?
Mhm. Ja. Hm, kommt immer drauf an. Klar kaufe ich auch manchmal Bio. Also, es kommt halt immer so 'n bisschen halt drauf an. Ähm, wenn ich zum Beispiel mit meiner Freundin zus zusammen bin, dann gehen wir auch oft, äh, in Afrika-Shop halt, ne, und dann kaufen wir da halt die frischen Zutaten, aber
Ja, bei mir auch.
Ja.
Ja, da findet sie ja was, was sie für ihre Rezepte braucht.
Ja genau, und da da holen wir dann halt auch immer, äh, frische Chili, ne, die wir dann aufschneiden und in so 'n Gericht mit reinpacken oder Yam-Wurzel oder so was, Kurkuma.
Und, äh Mhm. Ja, frisch ist immer am besten, finde ich.
Ja, und auch die F Fischsorten, ne, dieses Catfish und so was, also Tilapia. Ja, das fin findet man ja alles dann da.
Oh, damit kenne ich mich gar nicht so aus. Ich esse schon seit Ewigkeiten keinen Fisch mehr. Aber wenn ich jetzt Fisch essen würde, dann würde ich darauf achten, dass er fangfrisch ist und eher, wenn ich am M